Mh, intendi la ricetta?
Sì, no, la proprio anche la preparazione o comunque il il il pasto, ecco.
Mhmm. Mah.
Proprio una cosa solo familiare, diciamo, per te?
Ti direi ti direi di sì, mhmm, cioè la la tengo perché per me è proprio, mhmm, è una di quelle ricette che appena la sento nominare mi riporta a casa.
Okay, quindi te la tieni, come dire, s gelosamente custodita anche per questo.
E M me la tengo stretta, poi è capitato che magari ci fossero dei miei amici a pranzo e mia mamma abbia fatto quella e ne sono rimasti stupiti, è piaciuta tantissimo, ma ovviamente non avevo dubbi e non cioè non è che soffro di gelosia, no, verso un piatto, non anzi sono stata contenta che loro l'abbiano provata.
Sì. Okay. O okay, ah certo.
Però ecco, n non sento questo bisogno di condividerla. Se capita sono felicissima, non lo farei di proposito, la sapessi cucinare sarebbe un conto, cioè la farei anche, no, per la famiglia di mio marito, per quello o per quell'altro. Ma col fatto che non la so fare non mi pongo neanche il problema, ecco.
Sì, sì. Sì. Okay. Mh, okay. Eh niente, non ti poni proprio il problema. Beh, mi sembra mi sembra giusto, mi sembra giusto. Eh guarda, ti ti ringrazio molto di aver condiviso questa questa rich ricetta, questo ricordo di un cibo che insomma, porta insieme tan tantissime emozioni legate comunque a a casa e e alla mamma, che insomma è sempre fondamentale.
Non me ne preoccupo. Mh-mh, guarda